<clicks tongue> Ada, Kak, ada, dulu tuh waktu, kira-kira SD ya SD ya, iya waktu itu kan zaman belum dimana HP, sosial media ataupun platform untuk menonton itu kan enggak ada ya pada saat itu. Itu tiap pagi ada kegiatan rutin yang selalu aku lakukan, dan ini ini aku kangen banget sih, Kak. Kalau bisa aku lakukan sekarang gitu. Jadi dulu itu, setiap sebelum berangkat sekolah jam 6.00 pagi, itu ada siaran yang namanya Sport 7, yang di mana itu itu, eee, berisi berita tentang olahraga pada saat malam hari. Jadi kan kalau malam hari itu kan anak-anak SD tu kan dia tidur, ya enggak bisa nonton film, enggak boleh lah, karena besok paginya harus sekolah. Nah, itu siaran itu tuh membantu kita banget buat tahu apa aja yang terjadi olahraga pada malam itu, terus diceritain ke teman-teman sekolah. Nah, itu itu yang paling aku rinduin banget. Sedangkan sekarang, itu kita bisa melihat berita sepak bola, malah kita bisa langsung nonton pertandingannya itu kan, itu langsung dari HP karena adanya platform si streaming ini. Dulu tuh kalau di dulu tuh kita tuh ya kayak harus begadang gitu, Kak, untuk nonton pertandingan, karena beda waktunya kan lumayan jauh, kan? Kayak 8 jam sama Inggris tuh kan beda waktunya lumayan cukup b jauh. Jadi kalau misalkan, eee, pertandingan bola itu di Inggris mainnya sore atau siang, di kita tuh harus kayak dini hari, jam 1.00 malam, jam 2.00 malam, itu kan enggak bisa, Kak. Nah, sedangkan cuplikannya pun kita enggak bisa nonton secara lengkap. Kalau sekarang itu cuplikannya pun ada, malah pertandingan lengkapnya tuh ada, Kak, di platform streaming. Itu ngebantu banget sih, Kak, untuk aku.
Mhm? Betul. Betul. Oh, oke. Mhm? Ya ya. Benar, benar. Mhm. Oke, iya sih, itu sih b beda-beda banget sih, bisa kerasa banget ya bedanya ya kalau yang itu ya. Bahkan kalau di platform streaming juga, eee, engga ada iklannya kali ya, ya ngga sih? Jadi eee lumayan
Betul. Untuk beberapa sih iya.
Oh. Ah yang kalau siaran bola tetep masih ada iklannya ya?
Masih ada, Kak, kadang malah kayak iklan-iklan ini loh, kayak, mungkin ya tahulah kayak judi online gitu iklan-iklan nya itu masih ada untuk beberapa ya enggak semuanya, cuma beberapa masih ada.
Oh. Oalah, oke oke oke oke. Oh baru tahu aku aku pikir semua platform streaming tuh enggak ada iklan. Ternyata tetep masih ada beberapa ya?
Ah betul masih ada, Kak. Soalnya kan mereka juga dapat uang dari situ, Kak, dari ngepromoin kayak gitu-gitu kan. Ah. Masih ada.
Oke. Bener sih bener sih bener sih. Sama aja kayak ini, kayak iklan di TV kali ya? Jadi ada kerjasama sponsor lah bisa dibilang kan kalau misalkan XX itu.
Iyap bisa dibilang gitu, cuma di TV mah lebih komersil lah ya kayak perusahaan perusahaan perusahaan atau produk-produk yang udah pasti gitu kan. Kalau misalkan kayak di platform yang gini kan yang diaksesnya oleh orang banyak, terus juga, ya mereka dapet uangnya kalo enggak dari donasi penonton ya dari yang yang kaya gitu gitu, Kak.
Wah, tuh. Hmm, betul betul.